Ты знаешь, вот и недавно задумалась о том, что, а, <exhales> м, очень очень много в моей жизни, я, знаешь, окружена, окруж окружила себя, вот, людьми и какими-то статьями, социальными сетями про здоровое питание. Мама мне всегда говорит, там: "Вы ж кушайте здоровую, полезную еду. Вы там, смотрите, детей не кормите какими-то гадостями". Я когда стала анализировать наше питание, понимаю, что мы, ну просто, ну, обычную еду едим, там: макарошки, я не знаю, э, рис, э, с овощами, там, иногда какую-то картошку. Но при этом можем там и пиццу купить, и какой-то фастфуд съесть, и при этом и сладости, конечно, я детям покупаю. И, знаешь, такое чувство вины какое-то на меня напало, что я вот не знаю даже, как вот полезно, а, кормить, э, свою семью, при том, что, э, кажется, мы ничего тако ну, как бы обычную еду едим, но я понимаю, что этого недостаточно. Потому что вижу, как некоторые мамочки стараются, там, какие-то зелёные коктейли делают, дети у них там едят брокколи с рождения, в общем. И все питаются какими-то сплошными витаминами, а мы вроде бы обычную какую-то еду едим. <smacks lips> И в общем, м, мне, слушай, нужны какие-то советы, потому что я вот не знаю, с чего мне начать и как, э, вообще правильно построить рацион? Как понять, что мы правильно питаемся, неправильно? Ну, в общем, какие-то советы нужны, э, по поводу вот этого вопроса.
Так. Понимаю тебя. Вообще вот это чувство вины, конечно, когда вот кажется, что ты какая-то недостаточно хорошая мама, да, там. К как-то х не готовишь, э, не вот эти идеальные, м, блюда. Это действительно, э, тяжело переживать, особенно когда вот сравниваешь себя, там, с какими-то картинками из интернета. Вот, э. Реальность, конечно, она бывает, э, совсем другая. А скажи, пожалуйста, вот, хочу задать тебе такой уточняющий вопрос, ам, которые помогут, э, понять ситуацию глубже. А, какой вот у тебя состав семьи, возраст детей, там, каких-то старших членов семьи?
Мгм. Н-да. Ну, смотри, сейчас мы живем втроем. Э, старших сей ну, сейчас мы переехали и живем только я, муж и ребенок. У нас мальчик, ему 7 лет. Вот, м, такая у нас семья из 3 человек.
Мгм. Понимаю, хорошо. То есть, э, это получается, э, м, ты готовишь, э, не только для себя, а еще и для своих, э, родных, да. И особенно, когда есть ребенок, тоже понимаешь, что хочется как бы действительно что-то такое более здоровое предлагать, э, своим детям. А скажи, вот, а, есть ли какие-то конкретные, м, а, продукты или блюда в семье, которые дети едят с удовольствием, а какие вот вызывают сомнения?
Мгм. Конечно. Э, ты знаешь, вообще, м, ну, наверно, если вот так о в общем сказать, то мы едим всё, что нам нравится. Муж не любит, э, молоко, молочные продукты. Видимо, у него какая-то непереносимость или что-то такое. Ему он не очень хорошо себя чувствует, если ест, там, сыр, м, в общем, молочную продукцию. А а вот ребенок- он не очень любит он ест помидоры, огурцы, ну и фрукты. А вот овощи, чтоб заставить его съесть какой-то перец, там, я уже не говорю про капусту, про какие-то зелень, там, салаты- это, ну, это просто непосильная задача. Я не знаю вообще уже, е и скуш я уже ему предлагала и под всеми видами, под всеми соусами- ничего не получается, а я понимаю, знаю, что нужно какие-то пищевые привычки правильные, вот, э, ему дать с самого детства. И стараюсь как-то там чё-то ему запечь иногда или сделать там какой-то такой смузи, но всё равно он как-то, э, от всего отказывается. И, м, вот овощи для него- это такой, знаешь, м
Понимаю. Да.
момент, который он не готов есть.
Понимаю, да. А, на самом деле у тебя такая распространенная, довольно-таки, ситуация. Вот, э, м, <smacks lips> и я понимаю, как может быть непросто, да, когда вот нужно учитывать, получается, разные предпочтения и, там, ограничения у мужа, например. Да, а хочется тоже, чтобы вот все питались полезно и с удовольствием, и, э, может быть, наверно, тревожно, когда ребенок, там, 7 лет, там, капризничает, э, с овощами. А скажи, пожалуйста, а, сколько у тебя вообще времени на готовку есть в будние, выходные?
Мгм. Ну, в выходные, конечно же, больше времени, если у нас там нет какого-то, э, плана, нам, в поездку какую-то поехать. В принципе, в выходные я могу приготовить, там, 2 раза какую-то еду. Вот, а каждый день я стараюсь готовить, э, ну, на завтрак что-то быстрое, то есть, там, чтобы у меня было 15-20 минут на готовку, то есть какую-то кашу сварить, там, омлет сделать, либо, а, разогреть там сырники, у меня в морозилке они обычно хранятся. Э, и потом готовлю я сразу обед и ужин. Ну, на это трачу, я не знаю, 1,5-2 часа, чтобы приготовить сразу обед и ужин. Вот, в общем-то, и всё.
Мгм. Да, это, конечно, э, непросто, м, когда в будние, да, дни ограничены по времени. Вот, и ребенок, получается, ест мало овощей. Э, конечно, такое чувство желания, и желание, вот, э, дать полезное питание, оно как-то может давить. Ну, а скажи, вот, э, может быть, э, такие, знаешь, э, идеи, м, могу предложить тебе, э, если тебе понравится, чтобы как-то облегчить ситуацию. Э, бывает, знаешь, э, люди используют выходные для какой-то подготовки. То есть, э, вот ты сказала, что у тебя есть какие-то замороженные сырники. Можно также вот, э, приготовить, э, какие-то, э, замороженные, м, овощные запеканки или не замороженные пюре, какие-то соусы или нарезанные овощи заранее. И тогда, знаешь, в будние дни останется только разогреть или именно собрать этот набор, э, м, и как тебе такая идея?
Давай. Мгм. Мгм. О, ну, звучит хорошо, потому что, о вот, сырники, э, очень выручают, если, например, мы опаздываем или нет времени. Я быстренько достала, разогрела их, в духовку, там, на буквально 10 минут, и, э, уже хороший завтрак, там, с какими-то ягодами, с мёдом, с чаем. И от всех, да, красиво и вкусно, э, для нас. Но про другую еду замороженную я вообще не думала. Почему-то мне, э, в голову даже не приходило. Мне казалось, м, не знаю, может быть, что это как-то сложно заготовки делать или это всё надо покупать. В общем, я как-то не разбиралась, э, с этим. Э, а как это, ну, как это использовать? Мне нужно покупать заранее или самой готовить э эти заморозки? Что ты посоветуешь?
Ну, а, есть, конечно, м, несколько вариантов. То есть, э, можно, э, заранее подготовить, э, вот овощи или какие-то полуфабрикаты, чтобы будни было проще. Которые, например, там, э, моют и нарезают что-то, что, как бы, э, хранится хорошо в э, в контейнерах и в холодильнике, да, какие-то овощи. Вот, э, заморозку- это тоже можно какие-то, например, заморозить, э, брокколи, там, шпинат, цветная капуста. Э, вот, э, м, делать, э, тоже с соусы такие, отдельно сделать. А, ну и вопрос, кт э, как накормить ребенка, вот тоже, который, там, плохо есть это овощи. А ты пробовала как-то, м, прятать овощи в привычных блюдах? То есть, там, пюре, в соусах для пасты, в омлете, в котлетах?
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ты знаешь, я пыталась, но он, когда маленький был, он, э, съедал. То есть он мог там не заметить, что в котлетках я там подмешала что-то. Но сейчас, конечно же, он начинает уже там ковырять что-то, начинает говорить: "Нет, это другого вкуса, я такое не люблю, мне это не нравится". Поэтому сейчас это сложнее делать. Но и мне, знаешь, кажется, что если в котлетах, там, если это перетушено, то это уже как-то ушла вся польза. Хочется, чтоб он там побольше сырых овощей ел, необработанных там. Э, у меня у подруги дети, знаешь, они просто могут, там, рукколу есть в салате, просто вот там лук даже едят, э, э, там, обычные листья салата. Для них это как обычная еда. Я смотрю на это, знаешь, такими круглыми глазами, я не понимаю, как дети это едят, и мне хочется, чтоб вот именно свежие какие-то, м, овощи мой сын тоже ел, но никак не могу этого добиться.
Мгм, понимаю. Мгм. Да, ты знаешь, э, наверно, как бы, м, <smacks lips> возможно, у, а, нужно начать с маленьких шагов, да? Не сразу давать много нового, а вводить по 1, там, какой-то добавке за раз, чтобы не вызвать вот это вот сопротивление. Э, бывает, что тоже мама использует какой-то игровой подход, знаешь, там, мини-овощи в виде каких-то звёздочков, кружочков или шашлычков. И ещё, э, также помогает совместное приготовление. То есть, э, ребёнок сам собирает блюдо с овощами, вот, и там, вот его любимыми- помидорами, огурцами- постепенно добавляя новые овощи. Как ты смотришь на такой, э, момент?
Мгм. Мгм. Мгм. Слушай, ну это интересно. Мне кажется, ему даже бы понравилось что-то выбирать. Я вот даже думала, знаешь, сводить его, там, на рынок, э, где какие-то классные овощи, либо в супермаркет, чтобы он сам это всё смотрел, сам выбирал. Но вот не знаю, сработает это или нет. Э, но хочется верить, что поможет. <chuckles>
Да, ты знаешь, э, это может помочь, потому что когда ребёнок сам выбирает овощи или фрукты на рынке, это превращается в какую-то игру, да, и даёт ему чувство контроля. Он может почувствовать, что делает выбор сам, а ему не навязывают это. Вот, то есть, э, разрешить ему выбрать поп м, там, 1-2 овоща или фрукта, которые он хочет попробовать.
Мгм. Да.
Вот, и дома попробовать вместе готовить выбранные им овощи, там, нарезать или смешать.
Мгм. Слушай, ты знаешь, это интересная идея. Мне кажется, она может сработать, потому что он любит мне помогать готовить еду. И, наверное, если это будет больше, как бы, ему дано сколько-то самостоятельности, то это может как-то и помочь, и, наверное, даже как-то вообще изменить ситуацию. Я благодарна тебе за эту идею, ты знаешь, потому что появился такой лучик надежды, что это может мне помочь. И я, конечно же, собираюсь сегодня же с ним обсудить и, м, возможно, даже это к чему-то приведёт. Поэтому благодарна тебе за совет. С спасибо, что выслушала вообще и помогла.
Да, я рада, что мы смогли ни рассмотреть несколько вариантов. Если что, а, обращайся за помощью опять.